Ja, eigentlich relativ wenig in Armenien, und ich war auch danach sehr wenig in Armenien. Also, ich bin seitdem ja, also, ich glaube
Ja. Ah, okay. Also, das heißt, der Bezug ist nicht mehr so gegeben bei dir.
Nicht mehr so gegeben. Trotzdem, wenn zum Beispiel in Ar in Armenien irgendwas ist und irgendwas passiert, dann, äh, fühle ich schon ein bisschen mit und mache ich mir schon bin ich schon besorgt und so, aber
Mhm, mhm.
Hm, ich würde sagen, gleich. Also, ich würde sagen, ich habe 2 Identitäten, ja? Vielleicht, ja.
Ja. Sprichst du noch aktiv Armenisch, vielleicht mit deinen Eltern oder mit V Geschwistern, Verwandten, Freunden? Oder ist das ganz bei dir jetzt weg?
Ja. Nein, nein. Äh, a absolut, ja. Also, wir wir sprechen zu Hause Armenisch.
Okay.
Äh, meine Frau ist auch Armenierin, aus Armenien. Die wir sind seit 5 Jahren verheiratet.
Mhm. Ist sie wie du in Österreich geboren oder zumindest aufgewachsen oder ist sie tatsächlich, äh, aus Armenien gekommen?
U Nein, nein, nein. Sie sie sie sie ist aus Armenien gekommen. Sie ist aus Armenien gekommen und wir haben jetzt auch ein gemeinsames Kind. Bei ihm, äh, mache ich immer so ja, so
Mhm.
Hm, also, ich rede sehr viel Deutsch mit ihm.
Mhm.
Ich versuche, das irgendwie ein bisschen aufzuteilen, damit er auch, äh also, es ist mir wichtig, dass er auch zweisprachig aufwächst.
Mhm, mhm.
Und, ähm wir machen das dann immer so, weil ich halt sehr gut Deutsch kann und meine Frau eher nu also, nicht so gut, aber Armenisch sehr gut spricht.
Mhm, die spricht mit ihm Armenisch sozusagen? Mhm. Wie toll.
Genau, sie spricht mit ihm Armenisch und ich, äh, spreche mit ihm Deutsch. Und ich erzähle ihm so deutsche Geschichten, also, wenn so gute Nacht, äh, Geschichten und so, dann machen wir das auf Deutsch. Ja, genau. Und, ähm Genau, ja.
Ja, ja, ja. Also, auch kulturell versucht ihr sozusagen das Deutsche. Aber <clears throat> Es ist ja 'ne ganz spannende Situation dann bei euch zu Hause, weil ihr ja dann, zumindest dein Sohn gerade auch durch die Sprachen tatsächlich ja- wie du sie auch in dir ja hast- 2 Identitäten in irgend 'ner Form hat. Ähm, vermischen die sich bei ihm?